Ah, waouh, d'accord, bah, c'est fou!
Mais indépendamment, je pense je pense savoir que quand j'étais petite, j'avais pas encore les dents de sagesse, donc j'avais le trou dans la dans les dents et quand, mmh, j'ai grandi, les dents de sagesse, elles ont poussé derrière, en fait parce qu'elles étaient bien sorties les dents de sagesse, hein.
Beh, oui. Ah ça les avait redécalé aussi. Ah d'accord et du coup, là, c'était avant, du coup, que tu aies ton appareil dentaire?
Mmh mh. Bah, ouais, pour pouvoir le mettre parce que l'appareil ça m'a, heu, remis donc il a fallu j'ai fallu ça c'est ça a été assez marrant. Bon, là, j'étais une ado, donc là, je m'en souviens plus ou moins. Je me souviens de la piquouse, heu, dans la mâchoire, heu, l'anesthésie et heu, le gars en train parce qu'elles étaient saines mes dents, donc heu, va t'acharner sur une dent saine pour l'enlever, quoi, surtout les dents de sagesse. Elles sont grandes en plus elles sont
Beh, oui. Mmh mh. Ah oui. Oh! Oh, aïe aïe! Ah oui, c'est sûr, ouais, elles ont des belles racines, ouais, mmh.
Mais bon, après j'ai eu mon appareil et après, bon, là, ça va ça va beaucoup mieux mais je m'en souviens mais cet instant surtout, je me suis écrasée par terre, en fait, je sais pas pourquoi c'est dans ma mémoire. C'est quelques secondes de répit
C'est fou, heu
et après je me suis mise à hurler parce que ça sai mais c'était vraiment impressionnant, en fait, et forcément le moniteur dans tous ses états, bien sûr, le pauvre, je me souviens même de la tête du moniteur c'est pour dire, hein.
Ah, mmh, mmh, ah, bah, il a dû, lui oui, il devait être totalement démuni, quoi. C'est vrai que, heu, bah, puis c'était assez haut finalement, heu, pour, heu, bah, une petite de maternelle, heu, ouais, ça devait faire une sacrée chute de hauteur, quoi. Mmh.
Il avait, heu bah, oui, parce que Ouais, c'était une grande cage à poule, mmh, c'était une grande cage à poule mais je me souviens même le pauvre, je me souviens du moniteur, en soi. Il a vraiment tourné le dos et j'ai profité qu'il tourne le dos pour sauter, en fait.
Oh! Ah oui, c'est que tu as vraiment regardé et être sûre de pas être vue et bam! <chuckles>
C'était assez Ah oui, ah mais carrément, donc ouais, je me souviens, c'est des trucs comme ça, heu, assez, heu, curieux, heu, assez marrant, assez rigolo, quoi.
Ouais, bah, c'est fou, bah, c'est vrai que là, plus de ouais, 30 ans, heu, avant, heu, c'est c'est vrai que c'est un sacré souvenir, punaise! Tu as échappé à bah, ouais, on peut le dire, hein, presque à la mort parce que c'est que cette chute-là, tu tombais un peu mal sur la tête, finalement, le coup ou quoi, ça pouvait vite prendre, heu
<laughs> Ouais. Ah ouais, non, je sais, je me rends compte aujourd'hui, hein. Plus de peur que de mal.
Comme quoi. Mmh. Bah, ouais, mais bon, c'est ça quand on est enfant, on se rend pas compte à l'époque. <laughs> C'est sûr, bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour, heu, bah, ce partage de souvenirs. C'était inattendu! <chuckles>
Mmh. Mouais. <laughs> Ouais, super contente d'en avoir parlé, moi, j'adore raconter tout ce genre de choses, donc heu, super.
<chuckles> Avec plais merci.